Ah, ano naman kasi talaga, puwede naman 'yon dahil kasi may trabaho ka, tapos 'yon na lang 'yong pahinga mo. Gusto mo nang magpahinga, siyempre kailangan mo rin 'yon, oh, iyon. Pero 'yun, puwede mo rin ipaliwanag 'yon, pero puwede naman ding ano isakripisyo 'yung pahinga para sa friendship sa ikatitibay ng pagkakaibigan n'yo. O, puwede naman 'yun, o
Oo. Hmm, sabagay oo sabagay makakapagpahinga rin naman ako doon 'no? Ang kailangan lang naman nila presensya ko 'no, oo. So, makakapagpahinga din ako. Oo nga ano ba't hindi ko kaagad naisip yun?
Oo, baka naman. Oo, 'yun, tama. Parang pinakaregalo mo na rin 'yun, oo.
Ba't kaya hindi nila sinabi sakin 'yun <chuckles> ba't hindi mo na pa-realize sa'kin yun? Oo nga 'no, maganda talaga yung point na ring ganun kasi nga pwedeng ayun na lang din yung piliin kong pahinga. Siguro kasi ang naisip ko nung pagod ay 'yung biyahe kasi nga malayo 'di ba. Ta's alam mo naman ha hindi kasi ako yung taong active, na alam naman din nila 'yun hindi ako physically active. So parang, kung gusto ko ayoko yung mga nag-aakyat-akyat, lakad-lakad, eh, 'di ba sa Baguio puro ganun puro lakad-akyat, lakad akyat. Kasi wala namang transpo, eh, na naranasan na namin yun 5 years ago pumunta kami dun, Diyos ko po parang mula SM hanggang dun sa transient namin nilakad namin dahil hindi kami makasakay kasi oo, ah, o
<laughs> Wala 'yun. Pero hindi. Okey na, okey na siya ngayon, dati lang yun.
ayun pala, eh, 'di mas mainam pala 'no, at least oo, at least puwede ko ng
Oo, mas mas mabilis ngayon ang biyahe papunta do'n, hindi kagaya ng dati. <giggles>
puwede ko na pala din masabi sa kanila, so less hassle na rin pala ano. Alam mo maraming salamat din sa info na 'yan ah, ah, tunay na nakakatulong talaga 'yun.